Allora, mhmm, ho il biglietto per il concerto che faranno, quindi sì. Sai perché? È successo che, ehm, nel 2000 tipo 19 avevano von fatto che dovevano fare il concerto in Italia
Ah, eh beh. <chuckles> Mh-mh.
ehm, però poi c'è stato il covid, ehm, quindi l'hanno annullato, cioè dicevano: "No, c'è la pandemia, quindi lo annulliamo". Ehm, però non l'hanno più rifatto. Quindi ero tipo là ogni anno che aspettavo perché erano loro con i Korn, che è un'altra band, e i Korn hanno fatto il concerto, sè a una certa dopo un paio d'anni hanno detto: "Va bene dai, veniamo". <chuckles> Invece loro no. Infatti ero tipo: "Ma perché!?" E ora finalmente fanno il concerto, sì. Invece altre band sono andata a vedere i Metallica, con mio fratello appunto.
Nah. Che tristezza. Beh, bello avere questa cosa in comune comunque, non è scontata.
Mh-mh. No. Ehm, e poi ho visto anche i Sun41 con Simple Plan e Avril Lavigne. Erano tutti nella stessa giornata.
Bello. Ma senti, invece i tuoi genitori apprezzano il metal?
No, mhmm, non non non gli piace, però non sono nemmeno che lo ripudiano, cioè non sono quei quei tipo quei genitori che dicono: "La musica del" non lo so, "del diavolo, del demonio". <chuckles> Sì, no, no, no, non non dicono niente, cioè non gliene fre
<chuckles> L'indifferenza. Del del demonio? Mh. <snorts> Okay, no non pensavano che passaste le vostre serate ad ascoltare i Korn, e fare riti satanici e cose del genere; quin va bene, meno male dai. Ma senti e dimmi, dimmi.
No. Eppure mh-mh. No dico io pure credo che di avergliene dato modo pure di dire: "Okay". Lo posso pure pensar perché io a 13 anni proprio ho passato questa fase in cui <chuckles> mi mettevo, ehm, robe cioè mi vestivo di nero. Sì, sì. Però brutta, proprio brutta oscena.
Un po' gothic. Cosa cosa cosa ti bru a ah, non non non ti riconoscevi, cioè non ti riconosci più in quello che eri?